Ano, natutunan ko 'yan yung labing, um, tat tatlong gulang ako. Kasi yung magulang ko nagtatrabaho sila then, um, ako yung panganay sa'min. Kaya ako yung na tas meron akong kapatid na bunso pa kaya ako yung parang nagiging nagiging magulang muna yung mga mga time na nasa trabaho yung magulang ko kaya kailangan ko matutong magluto para makakain yung kapatid ko ng maayos. Kasi nam sila namamalengke tapos mag-iiwan na lang ng, um, iiwan na lang nila sa lamesa then, um, sabihin na lang kung anong luluto, mm. Tinuruan kasi rin naman ako ng nanay ko kaya parang natutunan ko na siya hangga't iba't iba na 'yong kaya kong lutuin. 'Yong pinakagusto kong na niluluto ko, um, aside sa adobo, mahilig din ako magluto ng mga 'yong may mga sabaw saka 'yong may mga, um, may sarsa katulad ng mga, um, menudo saka nung calderetang baka, mga favorite ko.
Uy. Mhm. Ah. Mm. Oo. Ah. Ikaw na mag magluluto. Ah. Hmm. Ah, oh, menudo. Alin ba alin ba mas madali para sa'yo?
Um
Mas madali lutuin?
Madaling lutuin yung adobo kasi ang way ko sa pagluluto ng adobo hindi ako naggigisa, eh. Parang isahan na talaga sa ano, i isahan nang ilalagay lahat sa sa kaldero, oo. Lahat na parang tinitimplahan ko na siya. Then, inaano ko na lang, hinihintay ko na lang talagang maluto siya dun sa sa sa may kaldero ng, um, kalahating, um, kalahating oras or
Hmm. Lahat mo nilalagay na? Oh. Mm.
30 minuto para mm. Gusto ko rin sa adobo kasi yung mamantika. Kasi mahilig ako sa mamantika saka meron siyang toyo, ang sarap kasi niya sa kanin talaga.
Trenta minutos. Ah. Mm. Oo, 'pag 'pag adobo la lalo na yung, ah, masarsa. Sarap i-ano, sarap i-pares sa kanin.
Di ba?

Kasi ako, dala-dala ko siya talaga hanggang ngayon naka sobrang nakakatulong talaga yung pagluluto lalo't na sa ngayon nakabukod ako sa pamilya ko, kailangan kong lut kailangan kong magluto talaga pala para sa sarili ko. Eh hindi naman, hindi naman puwede na lagi akong kumain sa labas or sa past food kasi masama din yun kaya, kaya hangga't ngayon dahil marunong naman akong magluto ka, adobo talaga yung pinaka niluluto ko kasi ayun ilang araw ko siyang kinakain talaga at hindi naman ako mabilis magsawa sa isang pagkain kaya, hangga't andiyan ang adobo kakainin ko siya ng ilang araw.
Mm. Ah. Mm. Mm. Mm. Oo. Oo, mas makakatipid ka rin kasi, ah hindi rin siya madali mapanis 'no?
Tama, nakakatipid talaga siya kasi nakakain ko siya ng tatlong beses or tatlong araw, ano yung simula umaga, tang tanghalian, saka gabihan, 'di talaga ako nagsasawa pero.
Mm. Mm. Oo 'yan 'yan din yung masarap sa adobo parang pwede siyang pang all around.
Di ba tas mag-aano ka nalang mag maglalaga ka nalang ng itlog.
Oo. Oo.
Para pagka ah tas i i-ano mo na isama mo nalang sa adobo mas sasarap pa yung pagkain mo.
Mm. An oo, marami din akong natutunan sa'yo ah salamat dun.
Mukhang marami na tayong na, napag-usapan about sa pagkain. Oo, 'di ba, tas mukhang mahilig talaga mahilig ka ba sa pagkain kasi ako, mahilig talaga ako sa pagkain nag kaya kain ako ng kain talaga 'pag lalo na 'pag meron akong problema or stress ako, kakain talaga ako at mawawala na lang bigla yung mga problema ko.
Oo. Hm, mm. Ah, oh. Problema mm. Ako din, uy salamat sa tips mo ah, i-a-apply ko talaga yun oo.
Mhm ayun maram Oo, walang ano man, mara maraming salamat din sa oras mo at magandang tahanghali sa'yo at tahi at mag-ingat parati dahil bukas na naman may pasok na naman.
Oo, salamat din sa oras. Ingat, oo ingat ka diyan.

Um, katulad din ng, pagpiprito, ng mga isda kasi hindi rin ako marunong magprito ng isda dati. Akala ko kasi, um, kas akala ko kasi once na nilagay mo yung mantika sa kawali, pwede mo ng ilagay yung isda. Dapat pala hindi. Dapat painitin muna pala yung mantika sa kawali para hindi siya dumikit, eh, ako, nilagay ko agad. Ano ang nangyari ta's hindi ko mabaligtad, durog durog na.
Hmm. Oo. Yung mantika. Oo. Mm. Oh.
Ah, ano pang makakain do'n, di ba? Durog-durog na yung
Mm. <laughs> Yung yung yung balat pa naman sana sa prinitong isda yung masarap talaga.
Lalo't na 'pag crispy yung pagkain, yung pagprito talaga ng isda.
Oo. Oo. Yung oo. Yun yung masarap. Sayang, 'pag gano'n.
Oo. Di ba? Kaya pero natut natuto naman din ako kalaunan. Mga 2, ah, pangalawang beses ko, alam ko na dahil sinabihan na rin ako ng mama ko na gano'n nga, dapat mainit muna yung mantika, yung parang konting umuusok na alam mo na talagang sobrang init na, para at least 'pag nilagay mo yung isda, hintayin mo lang siya, 'pag wala na ring tunog yung isda, 'no? Pwede mo na siyang ibaliktad kasi 'pag wala di ba tumutunog yun 'pag ni ano, 'pag unang lagay mo, sobrang talsik niya, tumutunog-tunog malakas. Pero 'pag nawala na yung tunog na yun, pwede mo na siyang ibaligtad pero dapat yung
Mm. Hmm, painitin. Ah. Mm. Mm, hmm. Oo. I oo, baliktarin.
Tama. Tapos yung sa kalan kasi yung pi pihit mo rin dapat yung medyo ka makat katamtamang lakas lang kasi 'pag nasobrahan naman, baka so m baka masunog saka hindi luto yung loob dahil sa sobrang lakas ng apo
Mm. Oo. Mm. Hindi pantay yung pagkaluto.

Kaya 'pag isda piniprito ko ano, ah, nagja-jacket ako <chuckles> ta's may <laughs> ta's 'yong, ah, takip ng kaldero ginagawa kong parang shield ni Captain America. Tapos ano, may face shield pa, gano'n. Grabe ako ka ano, <laughs> mm? Ganun ka din? Oo, oo. <laughs>
Tama. <laughs> <laughs> Oo. Ang sakit pa naman kasi. Oo, ang sakit pa naman kasi ng talsik ng ano, di ba, ng mantika lalo na 'pag natalsikan ka sa kamay. Minsan pa nag-aano pa siya, nag lumulubo siya ta's nagkakaroon ng tubig. Kaya 'pag mga gano'ng sitwasyon, 'pag natalsikan ka na talaga ng mantika, wag mo munang basain. Ang unang i i-apply mo, maglagay ka ng toothpaste. Ayun talaga yung pinakaepektibo. Parang matutuyo siya then kapag nakikita mo na talagang nagiging peklat na siya, gumamit ka rin ng pangtanggal talaga ng peklat.
Nakakatakot, eh. Mm. Oo. Oo. Ah. Mm. Ah. Ginagawa ko kasi ano, ah, binabasa ko siya agad kasi takot ako na baka lumala tas ang sakit kasi, eh.
Oo, di ba?
'Pag gano'n, mm. Ganun pala, toothpaste agad. Hmm?
Ayun ayun talaga. Oo, wag mong basain kasi magti-trigger nung ano, yung yung su ah, yung natalsikan.
Oo. Gano'n pala yun. <laughs> May nalaman akong bagong tip sa pagluluto, thank you. Oo.
<laughs> Oh, di ba? <chuckles> Walang anuman.
Pero mhm? Mm, salamat. Pero ayun, mm, prito hanggang prito-prito lang ako, eh. Mm?
Then pa Oo. Okey lang 'yan ma explore mo lang 'yan. Ganyan din ako nagsimula, sa prito hangga't na natuto na ako sa mga sabaw-sabaw at 'yong mga masarsang pagkain. Matanong ko lang din, paano nakatulong sa'yo ang unang pagkain natutunan mo sa paglututo hanggang ngayon?
Mm. Hmm?